Ma, ehm, non saprei dirti in realtà, perché comunque, n non era una situazione in cui lui era da solo o comunque lì con noi, ma stava zitto. Cioè, lui era con un altro nostro amico a parlare, a farsi i fatti loro, quindi neanche dire, mhmm, che l'ho proprio trascurato, ecco. Cioè, poi comunque stiamo sì?
Ho capito, però dicevi, scu scusami se ti interrompo, a mi hai detto che comunque è già successo prima, questo è stato l'evento quello più eclatante, quello che ehm, in cui lui s ha manifestato questa sua gelosia in pubblico. Invece in privato lui ehm, ti ha ti ha parlato ehm, qu q qua quali quali s quali sono state le sue motivazioni?
No, dimmi. Sì. Mh-mh. Ma di base, mhmm, bene o male sono sempre queste, nel senso che, ehm, lui mi dice che appunto io sono, ehm, troppo espansiva e anche il mio modo di ridere è ogni tanto è esagerato. Ehm, io <chuckles> ho questa risata molto fisica, nel senso che ehm, quando rido, rido veramente tanto e magari tendo, non lo so, magari a, ehm, tendere fisicamente verso la persona con cui sto ridendo. Però davvero cioè una cosa che io faccio con chiunque e che non non s non riesco a capire poi, tra l'altro, perché a lui stia dando fastidio adesso quando è una cosa che mi caratterizza comunque da tutta la vita, sì, e noi, cioè stiamo insieme da anni. Quindi io dico: "Cioè, sono passati anni e adesso, ti dà fastidio." Cioè, mhmm, è come se mh
Da sempre, certo. Ma evidentemente, ehm, sta succedendo qualcosa, hai provato a chiedergli? Ehm, al di là di questo suo atteggiamento nei tuoi confronti che comunque non è ehm accettabile, assolutamente, perché sembra che voglia imporsi, ehm, voglia voglia imporre un controllo su su di te, per cui ehm, non è assolutamente giusto che che tu ti debba debba cambiare per compiacerlo. Ma ehm quello che mi viene da suggerirti è ehm, indagare se c'è qualcosa, qualche aspetto della sua vita, magari lavorativa, se c c'è qualcosa che lo lo stressa, lo preoccupa, perché magari lui in realtà ehm, si nasconde dietro questo atteggiamento, ma in realtà c'è c'è altro, no. Eh, hai provato a a mhmm, ad approfondire questo aspetto?
Mh-mh. Mh-mh.